Mhm. <lip trill> Na ja, dann würde ich halt, äh, den letzten Weg halt entscheiden momentan in deiner Situation. Also, ich würde erst mal gucken, wenn also, ob überhaupt dieser Arbeitgeber wegbricht.
Mhm.
Da würde ich erst mal die Zeit noch warten. Du musst jetzt nicht so also, es klingt jetzt nicht so brenzlig, dass ich dass ich sagen würde, okay, du musst morgen 'ne Entscheidung getroffen haben. Also, ich würde mir da noch 'n bisschen Zeit geben, ähm, auch wenn es hier drum geht, ich äh, dass du Schwierigkeiten hast, eigene Entscheidungen, äh, in 'ner in 'ner schnelleren Zeit zu treffen. Aber, ähm, warte doch erst mal ab, was, ähm, im Januar auf'm Tisch steht, sprich was das was du für Einnahmen hast und dann würde ich noch mal gucken, wo zieht sich der jet denn jetzt hin, ne? Also, vielleicht musst du ja nicht, äh, den allerbravsten also, den letzten Weg gehen.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja, wenn ich bis Januar warte, ist es natürlich 'n klein bisschen einfacher. Das kann schon sein. Aber gut, wenn das im Januar weitergeht, weiß ich halt auch nicht, wie lang das noch weitergeht. Das ist halt echt immer so 'ne Kiste, die jederzeit aufhören kann.
Ja.

Hm, ja, okay, das klingt auf jeden Fall nach 'ner guten Sache
Weil das ist schon sehr komplex und vielleicht, ähm, bev viellei vielleicht ist es besser, dass wenn du's direkt vor dir siehst, äh, dass da noch einiges zukommt. Weil das ist jetzt zu intensiv, dass ich jetzt mit dir darüber eingehe. Äh, weil ich finde schon, das sind schon sehr ernsthafte Topics, ne, äh, die man auch, ähm, ernst nehmen sollte, um sich da wirklich Gedanken zu machen und dann schreib diese 3 Wege auf, die du gehen könntest und dann jeweils die Pro und Cons.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.